Das ist das, was ich momentan oder schon seit einiger Zeit wählen würde. Und, ähm, die Verbindung oder es gibt da so 'n Saxophon-Solo drin und da stellen sich bei mir so die die Haare auf. Also, das finde ich das trifft mich richtig. <chuckles>
Mhm. Aha. Erzähl mal. Wa was was sind da warum warum und wieso hast du da hast du da Erinnerungen an die Vergangenheit oder ist das, was du auch vielleicht hast du's u erst neu irgendwo gehört und dabei Erlebnisse gehabt? Was sind da die Verbindungen, die dazu führen, dass du da so drauf reagierst?
Hm. Also, in den letzten Jahren habe ich Bruce Springsteen immer mehr für mich entdeckt. Ich bin jetzt auch 'n bisschen älteres Semester und ich habe auch große Zeit von ihm, wo er dann rausgekommen ist Mitte der 80er- Jahre habe ich mitbekommen, da mochte ich ihn aber gar nicht so sehr. Und irgendwann war ich auf
Mhm. Mhm. Mhm. Na gut, da war der aber wirklich groß, muss man sagen, ne?
Ja, da war der richtig, richtig groß. Und da mochte ich ihn aber nicht so sehr, muss ich sagen. Und irgendwann bin ich auf 'n Konzert gegangen, weil alle davon geschwärmt haben und seitdem das war dann tatsächlich der sogenannte Gamechanger,- bin ich wirklich Springsteen-Fan in Anführungszeichen und wann immer der auf Tour ist, versuche ich hinzugehen und „Jungleland“ Ja, ja, der war dieses Jahr war war der v der war vor 'n paar Monaten war der hier in in Deutschland, hat Konzerte gegeben und das war grandios.
Ja. Mhm, mhm. Okay. Tourt der noch? Ich wollte ja lebt er noch? <giggles> Ja, Wahnsinn. Wann war denn dein 1. Konzert? Wann war denn dieser Gamechanger?
Ähm, mitte der 80er- Jahre s war 'n sehr guter Freund von mir ist mit seinem Vater zum Springsteen-Konzert gegangen. Da wollte ich mit, bin aber krank geworden. Und 5 Jahre später haben da waren wir schon im Studium, da haben wir das nachgeholt und sind dann auch, äh, 200 km Auto gefahren, um 'n Konzert zu besuchen. Und da also Anfang der 90er- Jahre, ähm, habe ich ihn das 1. Mal gesehen und seitdem besuche ich regelmäßig Konzerte von ihm.
Okay. Mhm. Mhm. Aber da war ja der Hype dann gar nicht mehr ganz so groß um ihn herum, ne?
Genau, da war er eigentlich schon so so 'n bisschen auf'm abst absteigenden Ast, aber nicht mehr ganz so präsent.
Also, nicht absteigenden Ast, etabliert, aber nicht mehr äh, genau, er hatte ja so 'ne Phase, da war er der Megastar schlechthin und dann i immer da, nie weg, the Boss so, ne? Aber aber eben nicht mehr so in 1. Reihe. Und da hast du also 'n Konzert besucht?
Genau. Genau. Genau. Genau. Genau, nicht mehr in 1. R Reihe, weil äh, weil es sich auch gewandelt hat. Und kurz nachdem wir, glaube ich, auf'm Konzert waren, wurde er wieder bekannter, weil er da den Song „Philadelphia“ gemacht hat, wofür er den den Oscar bekommen hat und großen 'n Erfolg in Deutschland hatte.
Ach natürlich. Ja, mit dem Film mit Tom Hanks. Mhm. Ja gut, der hatte ja, glaube ich, weltweit 'n riesen Erfolg. Das heißt, ähm, was war's, was auf diesem Konzert was hat das Konzert zum Gamechanger gemacht?
Ja, ja. Ähm, also ich gehe sehr gerne auf Konzerte, ähm, hab auch schwi schon viele, viele Konzerte gesehen. Und das, was ich bei ihm erlebt habe, habe ich in der Form
Mhm. Mhm.